Então, acabou que durante alguns anos eu morei mais num canto, e aí depois eu mudei mais para o outro, e aí, eu formava amigos assim. A última mudança, que foi a mudança maior, quando eles se separaram foi a que mais me impactou, assim, porque eu já tinha uma vida mais estabelecida, eu já era um pouquinho mais velha, eu tinha 8 anos
Uhum. Aham. Aham.
e aí, quando eu voltei de São Paulo para Minas, eh, e aí acabou impactando um pouco mais a minha vida, assim, porque eu senti um pouco de saudade, <chuckles> da vida que eu tinha em São Paulo, mas eu sempre gostei de pegar estrada, eu sempre gostei de viajar
Ah. Uhum.
Eh, eu com 16, eu fiz uma viagem muito grande, digamos assim, muito longa. <laughs> Que eu acho que me mudou, mesmo, assim, que acabou impactando a minha vida de uma forma mais intensa.
Olha, que legal, para onde é que foi? Aham. E quando onde é que para onde é que você viajou, assim?
Então, eu sempre quis fazer intercâmbio, né, era aquela vontade de adolescente: "Ah, eu quero fazer intercâmbio", e a minha mãe, is né, do jeito dela, ela sempre me apoiou, eh, nesses sonhos, né, de sair, de morar fora, de ter uma outra experiência. Então com 16, eu fui para os Estados Unidos, eh, passar 1 ano lá, fazendo 1 ano do ensino médio lá.
Uhum. Olha. Olha, 1 ano no Estados Unidos você já falava inglês, assim, ou aprendeu lá?
Não, eu já falava muito bem, eu comecei a estudar inglês bem novinha, então o meu inglês já era bem bom, mas eu queria ter a experiência mesmo de morar fora, eh, de ter esse contato com uma outra cultura, de aprimorar o inglês porque também, eh, querendo ou não, e isso ia acontecer, então eu fui com 16 para os Estados Unidos, para casa de uma família, que eu não conhecia, né, com uma empresa de intercâmbio, e foi uma viagem bem bem intensa. <laughs>
Aham. Uhum. Nossa mas Aham, mas 16 an E 16 anos é bem nova ainda, né, pra pra passar tanto tempo fora então você foi meio que para estudar, assim, né, foi continuar os estudos lá. Hã.
É, exatamente. Sim, sim. É, eu fiz 1 ano do ensino médio, eu saí do Brasil na metade do 2º ano do ensino médio, só que como, né, nos Estados Unidos e na Europa o ano letivo ele começa em setembro, então lá eu comecei 1 ano do zero, eh, depois eu voltei para o Brasil, já na metade do 3º ano.
Uhum. Uhum. Olha, nossa, que sonho. <chuckles> Sonho ter estudado o high school lá, no Estados Unidos, né. <laughs>
É. <laughs> E, exatamente, aí eu tive a experiência de um filme, <laughs> dos Estados Unidos, de Hollywood, assim. <laughs>
E para onde dos Estados Unidos que você foi?

E a gente tentava às vezes enc eh, né, fazer amizades com grupinhos específicos, mas nunca ia muito para frente, assim, a gente tinha alguns colegas, mas eu acabei não conseguindo fazer nenhuma amizade, amizade grande a não ser com essa brasileira.
E ela morava perto de você, assim, ou ou era distante?
Ah. Mais ou menos, assim, não dava para ir a pé e também não tem transporte público que é ma um outro problema ali na região, eles não têm transporte público. Todo mundo anda de carro para todos os lados.
Aham. E co... E como é que você ia para para escola, assim, sem transporte público, era mais fá era
É porque eles têm aquele ônibus da escola, o ônibus amarelinho dos filmes, então para escola eu ia de ônibus, mas se eu quisesse, por exemplo, ir para outro lugar eu não tinha como. Porque não tinha transporte público, então eu fazia muitas coisas a pé, o que era bem raro na minha região todo mundo fazia tudo de carro, ninguém andava a pé. <laughs>
Aham. Uhum. Aham. Então você era só solitária lá andando a pé no meio da rua.
É, exatamente, era até engraçado, eu lembro uma vez que eu voltei da escola a pé para casa, e eu basicamente parei o trânsito de uma avenida gigantesca, assim, quase uma estrada, porque tinha um sinal para pedestre, e aí eu apertei e todos os carros pararam e eu era a única pessoa atravessando ali. <laughs>
Uhum. <laughs> Eles acharam devem ter achado até estranho, né, tipo: "O quê?"
Sim, tá perdida essa menina. <giggles>
Uma uma pessoa parando aqui. <laughs>
É é, mas assim era era perto dava para ir a pé, só que realmente é é é cultural, eles fazem tudo de carro, e
Uhum. Mas assim era dava para ir a pé mas tinha tipo calçada, essas coisas assim ou era mais tinha que andar no meio da rua, como é que era?
Tinha, tinha calçada. Não, era super organizado, o que é muito curioso, porque aqui na Europa tem lugares que nem calçada tem e muitas pessoas andam, mas eh, nos Estados Unidos é tudo arrumadinho, tinha calçada, uma calçada boa, ampla mas ninguém anda.
Então as pessoas iam de carro mais por comodidade mesmo, porque, assim, dava para ir andando tranquilamente.
Sim, sim. Exatamente, exatamente, é realmente algo cultural de lá, e eu acho que por isso que a viagem foi tão impactante para mim, porque eu aprendi muito sobre outras culturas.
Uhum. Aham, e é muito e você sentiu
E aprendi a ser mais aberta ao diferente.